سؤال جميل صراحةً يعني، أحييك، آمم، يعني أول معيار أنا بابُص له إن هو يكون شبهي، أنا مش عايز حد يكون مختلف عني أو يكون إن هو شخص مثلًا يعني أنا مثلًا باحب ال باحب حاجة معيّنة هو يكون بيحب العكس، مش قصدي هنا اللي هو كأكل وكده لأ، اللي هو ك عارف كطباع، طباع، يكون نفْس طبعي شوية أو أقل، ما يكونش أنا مثلًا عارف أنت أنا أكون مثلًا متساهل أو أنا متسامح وهو شخص قافل وشديد، لأ، أنا ما أحبش النوع ده خالص، ما أحبش النوع ده خالص، ما باقدرش إن أنا أختار بناءً على النوع ده، مثلًا يكون زَي ما قُلت لك شبهي، يكون صادق، الخصية دي أو ال الخصلة دي لازم تكون فيه، أنا باحبها جدًا في أي شخص، لازم يكون صادق، يعني عارف أنت اللي هو باكره الشخص اللي هو إيه مثلًا آمم، أقول له مثلًا انزل لي تمام ينزل مثلًا وبتاع وأنزل وك وكده وألاقيه مثلًا يتصل عليَّ يحوّر عليَّ، يقول لي مثلًا أنا مش هاعرف أنزل، يعني إيه يابني! طَب ما تحكي لي ما تقول لي ال قُل لي الفكرة، قُل لي أنا مش هاعرف أنزل عشان كذا، إنما ما تجيبليش ما تجيش تلا تقعد لي تِلِفّ لي الدنيا، أنا هأقدَّر سببك يعني مش أنا أنت أنا ممكن يكون السبب بالنسبة لي ده تافه بس بالنسبة لك أنت كبير، أنا هاقدَّره والله م ما عنديش مشكلة، بس قُل لي السبب، باحب بس تكون صادق.
إمم. تمام. اهم. تمام. اهم. مفهوم. اهم. اهم. تمام. اهم. تمام. اهم. اهم. أيوه. اهم. تمام. جميل. جميل. جميل، جميل. تمام، أنت من وجهة نظرك إن الصديق لازم يكون شبهك، ويكون فيه صفات منّك ومنها الص الصدق والأمانة، و وغيرها من الصفات، طَب أنت تقول إيه لشخص مثلًا بيفضَّل الصديق يكون مختلف عنه علشان يكون فيه تكامُل بينهم، إيه رأيك في وجهة النظر ديّة وتقول للصديق ده إيه يعني؟
إمم. يعني هي وجهة نظر تُحتَرَم أكيد، بس هي الفكرة برضو يكون مختلف بس ما يكونش فيه طباع وحشة، يعني أهَم حاجة برضو الطباع الوحشة اللي هي عارف أنت اللي هو ييجي يقول لك إيه، الشخص ده ما يتعاشرش، لأ، يعني على الأقل إيه على الأقل يكون شخص خفيف، لذيذ، آآ، بيعرف يهزّر مش قافل، الناس اللي هي الكئيبة دي أنا ما باحبهاش أصلًا، آمم، يكون من النوع المتسامح، من النوع المتسامح، ثم المتسامح، بُصّ، ثم المتسامح كمان، لازم يكون النوع ده، لإن دي صفة خصلة لذيذة.
اهم. أيوه. تمام. إمم. تمام. جميل، ولإنك ذكرت التسامح كتير كده، طيب تقدَر ت تحكي لي عن موقف يعني من مواقف صاحبك اللي أنت كنت بتحبه في ثانوي، وكان فيه متسامح معاك أوي؟